É, mas é assim, você tá formando, enfim, sua casa é uma decoração, eh, de alto nível digamos assim, para o que você quer, né, eh eh, demora um pouco e também tem que combinar com o marido, né. <chuckles>
É. Uhum, uhum. Exato, exato. Aqui ele já aprendeu, assim, que eu meio que tenho um pouquinho mais de senso de estética eu diria, <chuckles> do que ele, então É, pois é, aí no início ele debatia um pouco: "Mas, porque que você comprou isso?", aí depois, no dia seguinte, ele olhou e: "Nossa, faz todo sentido, você estava certa". Aí hoje em dia ele nem nem debate mais, ele: "Ah é, vai, vai ficar ótimo, faz isso mesmo". <chuckles>
A mulher sempre tem, mulher sempre tem. <chuckles> Mas tá você acha que tá próximo do seu ideal, a tua casa, a decoração e coisa e tal?
Hum, eu diria que sim, tá próxima, eu acho que deu hoj passou dos 50%, assim, eu diria, do que eu queria É, então, assim, mas é é super aos pouquinhos, assim, hã, e o que me segura um pouco Hã, hum.
Ah bom, bom. É, se você quiser uma coisa com com boa qualidade tem que ser aos pouquinhos senão também é uma fortuna, cara, acaba saindo mais caro do que o próprio apartamento, né?
Tem. Demais. Demais, assim, você tem que ficar de olho também em promoções, né, hã, tem muitas lojas de departamento que que eu adoro, pra mim é uma diversão, é eu ir em loja de departamento que vende coisas de decoração.
Exato. No Estados Unidos é parque de diversões pra isso, nossa.
É, nossa eu amo, eu amo, <laughs> mas eu tenho que dar uma seguradinha também.
<chuckles> Tem que dar uma seguradinha, realmente é é mu é muita opção, e você tá bombardeada de que você pode comprar, enfim, eh eh, tem que dar uma segurada, mas ao mesmo tempo, enfim, é é bom ver que você tá satisfeita de certa forma com o que você tem, você conseguiu formar uma coisa legal, o que é difícil, muita gente não consegue.
É. Uhum. Exato. Ai total. Uhum.